Ay, fíjate que yo te quiero contar que traigo aquí una situación en donde, bueno, yo termino una relación muy larga, este, de 4 años. Entonces, honestamente, ahorita no sé cómo. no sé, siento que en esta relación yo era muy condescendiente. Siempre era como de que sí, sí, sí, y todo era así para evitar como conflictos, situaciones y ahora siento que no puedo poner límites con otras personas en mi vida en general y, pues, también siento que perdí como mi esencia. Entonces, pues, no sé si tú tengas algunos tips, algunos consejos de cómo justamente puedo establecer estos límites y también el poder cuidar, pues, toda lo que es mi identidad y lo que yo era, eh, pues, antes de esta ruptura, vaya.
Okey. Por supuesto, bueno, primero que nada, gracias por contarme esta situación, por confiármela, segundo, me gustaría ahondar un poquito más en este tema y y mira, primero que nada me gustaría comentarte, ¿no? Todos tenemos todos. Esto, nadie está exento. Todos tenemos una relación por la cual hacemos locuras y por la cual permitimos cosas, todos. Así que no te sientas culpable si crees que permitiste de más. O que siempre estabas o o que siempre justificabas o que siempre decías que sí o que fuiste muy condescendiente, no te preocupes por eso. Primero que nada, no te sientes culpable. Segundo, este, cuéntame de esta relación de los 4 años que comentas ¿qué qué barreras, qué límites crees que fueron fueron, este, debilitados que fueron, este, penetrados? Cuéntame. ¿Qué límites? ¿Qué barreras que tú a lo mejor dijiste esto no me pasa y pasó? Cuéntame, ¿cuáles límites o barreras fueron vulneradas?
Pues, yo considero que, vaya, eh, fue principalmente hasta el el respeto, o sea, yo siempre he dicho de que: "A mí, nadie, nunca, me va a hablar mal, ni me va a alzar la voz". O sea, yo, es algo que, pues, yo hablo muy tranquila, o sea, <chuckles> yo realmente siento que siempre cuido mucho el tono de voz en el que hablo y, mm, y creo que busco eso, espero eso de las otras personas. Entonces, bueno, como que normalicé el que me alzaran la voz, el que me hablaran, pues, sí, a lo mejor mal o hasta, pues, con groserías, a lo mejor, no a mi persona, pero sí el que están hablando de una situación y hablan con groserías y a mí eso, pues, no me gusta, yo no lo hago. Entonces, siento que, pues, de pronto normalizaba, justamente este hecho de que: "Ay, es que se enojó con su compañero y mientras me cuenta esta historia, pues, claro que está bien que que hable de esta manera porque está enojado o está estresado", cuando, pues, ¿no? Entonces, siento que ahora, en general, ya si cualquier persona habla más fuerte, alza la voz o habla así, con groserías, yo ya lo permito porque siento que estos límites ya, pues, ya los normalicé, me explicó.
Claro, claro, sí, sí, sí. Mira, eh, en ocasiones sucede que cuando uno, pues, está en pareja, vuelvo a lo mismo, ¿no?, o sea, permitimos algunas cosas, a veces, eh, lo malo no lo vemos tan mal, ¿no? A veces nos toca una persona, pues, am, con rasgos narcisistas, ¿no?, que nos culpa, y a lo mejor, a veces, lo tomamos como algo algo normal. Aquí la cuestión es de que tú pienses, o sea, que sepas que no te equivocaste, que fue una parte de que que es algo que tenías que experimentar. Velo de esa manera, que era que es algo que necesitabas vivir para poder aprender de, ¿no? Entonces, entiendo lo que me comentas ahorita, al respecto de de de esta relación. Y, ahorita, por ejemplo, mm, ya que lo ves desde el otro lado, ¿ya te encuentras mejor, este, qué cosas cambiaste, requeriste algún tipo de ayuda psicológica? Cuéntame.
Em, sí, realmente, este, bueno, ya que ya que sales de ahí, te das cuenta, justamente, de muchas cosas, de muchos límites que que uno permite que no están bien. Y bueno, o sea, sí, mm, me gustaría mejorar, y siento que todavía estoy en el proceso de volver a volver a encontrarme, de volver a saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Este, y sí, sí busqué ayuda, ayuda profesional, de hecho, voy a un psicólogo, este, para hablar justamente de de esto sucedido, para poder, siento que, recuperar mi identidad que de pronto digo: "¿Cómo le hago? ¿Cómo cómo recupero a la persona que yo era hace <chuckles> 4 años?". O sea, siento que que de pronto dices: "Chin, me perdí completamente como persona, porque ya no sé quién soy, ya no sé para dónde voy, ya no sé poner límites", cuando yo antes podía establecer los límites muy, muy, muy fácil. O sea, para mí era muy de verdad se me facilitaba mucho decir: "Esto no me parece, esto no me gusta", em, y ahora siento que hasta, no sé, me da pena poner esos límites con otras personas, decir que es algo que no me gusta. Entonces, estoy como en esa etapa, vaya, complicada. <chuckles>
Claro. Te entiendo, no, y entiendo y y es parte de, ¿no? O sea, yo entiendo la situación, entiendo que es complicado, y lo frustrante que puede, incluso, llegar a ser, ¿no? Entonces, este, como primero como primer consejo, o algo que te sugeriría, eh, hacer es que no lo veas como algo malo, velo como u como algo que te va a enseñar a aprender, porque s o o que te enseñe algo, ¿no? Porque seguro estoy yo seguro estoy que vas a de aquí en adelan o sea, no te vuelve a pasar. O sea, yo creo que ya esa esa barrera, ese límite que que superaste con una persona, seguro estoy que en este proceso de recuperación que estás, de sanación, sabes que no no te volverá a a suceder, imagino que es así, o que estás en camino a, ¿no? Entonces, como vuelvo y te repito, no te sientas culpable, primero que nada, tú no hiciste nada malo. Recuerda que aquí, pues, ahora sí que la persona mala, pues, fue otra persona, no fuiste tú, tú hasta cierto punto quisiste, pues, por por amor, por compromiso, ¿verdad? Eh, fuiste muy condescendiente con con esa persona, pero pero que te sirvió para poder explorar lo que son lo que son tus límites. Ahora de lo que comentas de de de los límites, ¿ya has conocido, por ejemplo, tú, ah, después de esta persona, alguna otra persona? ¿Has tenido algún otro novio con el que, pues, pongas a prueba qué tan bien te encuentras ahora?
<chuckles> No, no, realmente no lo he no lo he intentado. No, no está en mis planes por el momento. <chuckles> Este, siento ahora sí que yo me refiero como a mi relación de recuerdos de Vietnam. Entonces, yo sentí que estuve en la guerra <chuckles> y y honestamente, al salir de una guerra no quieres ir a meterte a otra. <chuckles> Entonces, es esa mi situación que por el momento no, no busco estar en una relación ni nada, pero justamente quiero aprender a establecer límites a lo mejor no con una pareja, ya que ahorita no estén mis planes, pero sí con otras personas en general, eh, me gustaría justamente empezar a poner, pues, esos pequeños límites cómo poder decirles que no o marcar vaya esa línea. No sé ¿cómo cómo te digo? cómo empezarlo sin que sea algún conflicto, alguna situación o algo incómodo, ¿sabes?
Okey. <chuckles> Claro. Por supuesto. Entiendo. Entiendo, ¿no?, yo y en t términos de guerra, como comentas, pues, después de la guerra el que sobrevivió, pues, sigue el PTSD, ¿no? el síndrome postraumático de guerra. Entonces es parte de, ¿no?, lidiar con con con es que digamos es lidiar con otra guerra antes de comenzar otra. Entonces, te entiendo perfectamente lo que tú a lo que te refieres y por lo lo que estás experimentando y estás pasando en estos momentos. Ahora me comentas tú el hecho de que ah, okey, no hay pareja ahora, pero igual con las mismas personas te cuesta te cuesta poner límites. Cuando comentas esto, ¿te refieres más a decir que no es más como decir que poder saber decir que no más o menos vamos por ahí?
Exactamente, exactamente. Siento que que se me dificulta mucho el poder decir que no, siento que me volví una persona muy condescendiente en todos los aspectos, eh, te digo, no solamente con mi pareja, sino siento que con amigos, con familia, como que me volví muy dócil, muy condescendiente. Entonces, este, es algo que me gustaría justamente poder poder decirles que no a las personas sin que yo me sienta culpable o sin que yo sienta que va que se va a generar un conflicto, ¿sabes?
Entiendo. Mira, con todo esto que me cuenta con todo esto que me cuentas, me gustaría también aconsejarte el hecho de que, pues, comentas que ya vas con una terapeuta, que sigas yendo con esa terapeuta para poder trabajar esa parte, porque aunque a lo mejor tú ya no lo veas así, eh, podría ser que, pues, el fantasma de esta persona siga deambulando ahí. Que a lo mejor todavía no cierres el ciclo de manera completa. Y por eso por eso pasa de que seguimos, digamos, haciendo las mismas o teniendo las mismas conductas que teníamos con esta persona, ¿no? No sé, por ejemplo, vamos a suponer que tu expareja era celosa. Y que te dijo: "No, pues, ¿por qué te dan me encantas o por qué tú das l me encantas en el Facebook o por qué esto o por qué aquello?". Entonces pasa el tiempo y entonces vi vuelves tú con la misma conducta, a lo mejor por ese daño psicológico que se hizo. A lo mejor tú ya no das likes, a lo mejor tú ya no das me encantas porque te sientes de que: "¿Y si lo ve él?", ¿sí me explico? Entonces me parece que sería bueno que tú siguieras trabajando con lo que es tu psicóloga para para poder más que nada restablecer lo que es la confianza en ti y puedas quitarte un poquito lo que es, a lo mejor, ¿verdad?, que a lo mejor todavía tengas ese sentimiento de culpa. Ahora recordar también que menos es más, no hay que empezar de a poquito. ¿No?, a lo mejor si, por ejemplo, alguien te invita a salir. Me refiero a alguna amiga y tú no quieras ir a una fiesta o no tengas ganas, pues, ser lo más, este, lo más asertiva posible. "¿Sabes qué? Mira, la verdad es que no tengo ganas de ir. Me quisiera quedar en casa". No tiene nada de malo. Recuerda que el ser asertivo es poder, eh, tú expresar lo que son lo que son tus tus sentimientos, pensamientos, no reprimirlos de manera honesta sin temor a que haya r ningún tipo de represalia. Entonces decir que no, no es un no es un delito. Es simplemente ser honesto de algo que no quieres, ¿no? Y de igual manera, si no te sientes lista, por ejemplo, si algún chico se cerca y te pide su número, tu número o algo por el estilo, eh, hay personas que que que suelen darlo por por darlo o porque ya no me molestes, ¿no? Y te lo doy y nunca te contesto, pero pero me parece que eso sería como alargarlo. Entonces podrías tú decir desde un principio: "¿Sabes qué? No, muchas gracias, este, pero gracias por el halago", ¿no? O sea, como que de a poquito, con cositas pequeñas, empezar a decir que no, incluso con con no sé con no sé, pensamientos, ansiedad, por ejemplo. Sí si por ansiedad sueles, no sé, a lo mejor comer un chocolate, a a lo mejor decir: "No, a ver, tengo que controlar esta ansiedad y hoy no voy a comer este chocolate". Entonces yo por ahí serían más o menos los consejos que podría darte. No sé qué opines.
Ujú. Claro. Sí, realmente sí. Tienes mucha razón. Todo es progresivo. Entonces, pues, empezaré a poco a poquito, eh, a poner estos límites y bueno, ya te estaré contando cómo me va. Yo te agradezco muchísimo que me hayas escuchado y que me hayas dado estos consejos. Muchas gracias, de verdad.
No tienes nada que agradecer. Todo va a salir muy bien, ya verás.